Mm. Bale ngayon, ah, nasasabi kong gumaan talaga kasi ng panahon na 'yon okey naman siya magaan pero humahantong sa pagsubok na medyo bumibigat na, gawa siyempre, ah, siyempre nagkakaedad ka na medyo dumadami na yung responsibilidad mo gan'yan. So, ngayon nakakatuwa kasi ang mental health ko nung panahon na yun kasi medyo ang hirap lalo na yun nagkaargumento na rin kami ng tatay ko no'n tungkol sa trabaho ko parang gano'n kung naapektuhan na talaga ako no'n. So, parang 'yon din yung time na nag-decide ako na hindi lang dapat isang tao lang talaga ang parang dumiskarte no'n parang gano'n. So, ngayon na nakakatuwa naman yung mental health ko ngayon at nararamdam kong supportive sila sa kahit na anong trabaho, kasi 'yan nung time din na 'yon after kasi nung trabaho na yon may pinasukan ako, ah, ano parang yun nga hindi nila ako prinessure na parang maghanap ng work na agad. Sabi lang nila sa'kin na parang sige magpahinga ka na muna parang gano'n, parang sila muna ang parang tutulong parang gan'yan. Nakakatuwa naman kasi may gano'n tayong klaseng pamilya kasi di ba yung iba parang ipi-pressure ka pa hindi na-appreciate yung ginagawa mo gano'n. At buti naman ako at naging, ah, epekto naman sa'kin nun naging okey naman siya at nakakatuwa at na-handle ko din naman yung gano'ng pagkakataon. At ayan, parang naging magaan sa'kin lahat na tulong-tulong kami magkakapatid sa gan'yang financial namin din sa bahay gano'n.
Mm. Ah, oo. Mm. Mm, tama 'yon maapektuhan ka talaga no'n 'no. Hmm, okey oo. Oo. Oo, nga. Tama, tama. Hmm. Okey, eh, 'no, oh, at least di ka parang sinumbatan kasi yung ibang pamilya 'no pag yung breadwinner nila nagpahinga ng konti talagang ang daming mga side comment mga gan'yan. Buti naman sa pamilya niyo hindi gan'yan. Ano naman ang maipapayo mo sa mga nagtatrabaho ngayon na parang nalalagay sa sariling sitwasyon na pinagdaanan mo dati. Anong mapapayo mo sa kanila para malampasan yung, ah, gan'yang medyo mahirap na parte ng buhay?
Oo. Tama. Mm, di naman.